हाँ, ये तो है ही। तो जैसे आपने पहले ही बताया कि ना, कहीं न कहीं व्यक्ति जब इंसान है, ऑफलाइन इंटरव्यू में कहीं न कहीं वो नर्वस हो जाता है। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर ज कि ये जो नर्वस होता है जिससे इंटरव्यू खराब भी हो जाता है, अगर आप इसके बारे में कुछ बताना चाहें तो?
हाँ, हाँ। ऐसा होता है कि घबराहट-सी होती है, मुझे भी होती थी, मुझे तो पेट में गुडगुड-गुडगुड होने लग जाती थी। इंटरव्यू से पहले ऐसा लगता था कि यार! भाग जाऊँ क्या? और ये शुरुआत में ही होता था मुझे, जैसे कि अ, शुरुआत में जब मैंने 1-2-3 दिए थे ना तब मुझे होता था, फिर धीरे-धीरे मुझे अभ्यास हो गया, अनुभव भी हो गया, कि कैसे अगर कुछ ऐसा कठिन सवाल आ जाए तो कैसे अ, उत्तर देना है, कैसे बातचीत करनी है, अ, कैसे कहाँ, कहाँ पे रुकना है, क्या करना है, तो फिर मेरा ना आत्मविश्वास बढ़ गया और घबराहट मेरी धीरे-धीरे चली गयी। हाँ, ये घबराहट मेरी धीरे-धीरे चली गयी और अ, मैंने थोड़ा सकारात्मक सोच भी अपनाई थी कि मैं योग्य हूँ मैं ऐसी बातें अपने आप को बोलती थी इंटरव्यू में जाने से पहले, "मैं योग्य हूँ, मैंने तैयारी की हुई है, अ, ये सिर्फ़ एक इंटरव्यू ही तो है ये कोई ऐसा थोड़ी है कि मेरी अ, पूरी ज़िंदगी ही है ये। बस एक इंटरव्यू ही तो है पंद्रह दस मिनट तक, क्या ही हो जाएगा इसमें, वार्तालाप ही तो है ये।" तो अ, नकारात्मक जो ब सोचते हैं ना, उससे बहुत मैं बोलूँगी कि आत्मविश्वास कम हो जाता है और फिर वो झलकता है। वो आपके इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा झलकता है और ये भी है कि उम, जैसे कि मैं क्या करती थी, उत्तर को छोटे-छोटे हिस्से में बाँटती थी। 1-1 यूनिट में बाँटती थी। ऐसा नहीं की चली जा रही हूँ, बोली जा रही हूँ ट्रेन की तरह, तो ये बहुत मदद करता था मुझे।
अरे! अरे! वाह! <chuckles> ओह! अच्छा, अच्छा। हाँ, ये तो है। ओह! अच्छा, अच्छा। हाँ, ये तो सही कहा आपने। जी, जी। हाँ, ये तो सही कहा आपने। ओह! अच्छा, अच्छा। <chuckles> जी, जी। तो अब यही कहना चाहूँगा, काफ़ी अच्छी तरह आपने बताया कि आप किन छोटी-छोटी बातों का वो है ना एक बारीकी से आपने कैसे आप एक इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके और यही कहना चाहूँगा आपसे फिर से बात होगी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।